Ừm, thì, à, bạn hình dung là thật ra cái nghề đó thì nó hơi vất vả, nó hơi nặng nhọc, đúng hông? Kiểu, sẽ làm rất là nhiều, nặng nhọc nè, thì cái, ưm, có bữa đó là cái chú đây nè, chú, a, vào nhà mình chơi rủ nhậu với ba mình vậy.
Đúng rồi đó. Ừm, hiểu, hiểu.
Xong cái, <chuckles> bạn biết sao hông? Kiểu là, thấy mình, ờ, ốm yếu lắm, hồi nhỏ mình ốm yếu, mình, ờ ba mình kêu mình, à, xách một cái, a, thùng nước đá, nhưng mình xách hông có nổi, kiểu vậy, <laughs> xong <chuckles>
Rồi sao nữa? <laughs> Hơi hơi ốm ha, rồi, rồi.
Đúng rồi, xong cái chú này nè, chú nói: "Ôi, tướng mày nhỏ vậy, mốt sao, ờ, đi làm nổi."
Ờ.
Cái, a, lúc đó mình cũng lớn lớn rồi, mình nhớ mình học lớp 3, lớp 4 gì rồi, xong cái, a, bạn biết mình trả lời sao? Mình sẽ nói vậy nè, nói: "Con đâu tính làm hồ giống chú đâu." <laughs> Ờ, thật ra mình, à, cái kiểu là, mình, à, nhỏ nghĩ sao là nói vậy thôi. Xong <chuckles>
Rồi. Nói làm sao nè? Ờ, nói vậy luôn. Trời ơi! Cái lúc đó mới có lớp 3, lớp 4 là nhiêu tuổi ta?
À, chắc khoảng 10 tuổi đấy. <laughs>
Trời ơi, cái này, ờ, thi phần thi ứng xử là tôi nói được 10 điểm luôn á nha. <laughs> Rồi, rồi sao? Ê, tò mò cái khúc mà chú đó phản ứng quá à. <laughs>
Ờ. <laughs> Ờ, xong cái cái ba Ơ, chú đó, kiểu, cứng mình luôn, mình thấy chú cứng mình luôn mà không có nhúc nhích được luôn á. Cái xong ba mình, ờ, không có nói gì nha, xong hết, đánh chung là tiệc tùng xong hết, đúng hông? Mình tưởng á là ba mình sẽ la mình, đánh mình luôn, nhưng mà không. Bình thường ba mình khó khăn lắm, ba thường, kiểu, ờ, gắt lắm, kiểu là, không có, gọi là, khi mình làm sai, đúng hông? Ba mình bụp liền, chứ hông có nhịn, hông có, gọi là, để lâu đâu, nhưng mà lần này, ba mình để lâu lắm, hông có xử mình liền. X xong cái, a <laughs>
<laughs> Ưm, rồi, ô kê. <chuckles> Ừm. Nghiêm khắc nha. Hổng xử, là là là là sau cái câu chuyện đó là là, ờ, chú đã đi về á là ba không nói gì với bạn luôn, ba vẫn vui vẻ bình thường.